Ờ, mình cũng có chị cách mình 2 tuổi, nhưng mà gần vậy dễ nói chuyện, nhưng mà cũng dễ gây lộn. <laughs>
Ồ, vậy hả? À. Ờ, kiểu, cái, thế hệ nó gần nhau thì nó sẽ dễ nói ha, ừm.
Ừm. Ừm, nhưng mà ửm? Nói đi.
Ừm, ừm, vậy sau khi à, ờ, vậy sau khi mà, kiểu, bạn bạn gặp, cái, bạn nhớ lại cái c sự so sánh đó thì, kiểu, bạn có thấy là bây giờ bạn có cái nhìn khác hơn hồi đó hông?
Ừm. Ừm. Ừm, hông, thực ra, ưm, nghĩ lại á thì nó vẫn sẽ có buồn, nhưng mà cũng nhờ nó thì nó mới mới hình thành cái bản thân của mình hiện tại á, nên mình thấy hổng có gì hết. Nhưng mà càng lớn á, mình sẽ càng nhận thức, tự tự nhận thức được nên mình không bị những cái lời so sánh đó làm ảnh hưởng nữa. Ừm.
Ờ.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 đúng rồi, kiểu, kiểu, bây giờ đã lớn rồi nên cũng hông cần để ý lắm á.
Đúng rồi, chị Đúng rồi, mỗi người có một cuộc sống riêng, mỗi người tính cách riêng, thế là bây giờ mình nhận thức được rồi, còn hồi nhỏ thì người lớn nói gì mình nghe vậy thôi. Ừm.
Ừm, đúng rồi. Ờ Ừm, mình nghe qua thì chắc có lẽ là, kiểu, những cái gì buồn thì nó sẽ ảnh hưởng đến bạn nhiều ha, nhất là tâm trạng. <chuckles>
Ừm. Ờ, <laughs> ờ, nếu mà cái gì mà sâu sắc á, thì mình mới nhớ thôi. Ừm, nhưng mà cũng cũng được cái là cũng hay quên, quên luôn cả mấy ký ức vui luôn. <laughs>
Wow! <laughs> Ờ, kiểu, ơ, có thể là mình sẽ nhớ nhưng mà được, k kiểu, sẽ hông để bụng lâu á bạn, kiểu, mình nhớ xong rồi cái cũng quên luôn. <chuckles>
Ừm. Ừm. Ừm, thì, ờ, mình chỉ sợ thôi, tại vì thường là, ờ, lúc mà khi mà mình còn trẻ em á, mình còn nhỏ á, thì cái trí nhớ của mình nó ghi nó ghi nhớ lâu hơn là khi mà mình lớn lên, đó, nên là mình chỉ là rút kinh nghiệm thôi. Nếu mà, kiểu, có con cháu mình mình sẽ cho nó những cái ký ức đẹp nhất, cố gắng thôi, chứ nhiều khi cũng vô tình, người lớn cũng vô tình thôi chứ ta đâu cố ý đâu.
Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi, mình cũng nghĩ vậy, nên là, kiểu, mình cử chỉ có thể cho nó, kiểu, cố gắng cho nó những cái gì mà ký ức tốt thôi, nó lưu lại để sau này nó se tại vì nhiều khi mình thấy là có những ký ức buồn, hồi đó nó bị nên là lớn lên nó cũng sẽ hình thành tính cách á. Nên là nó sẽ ảnh hưởng đến tính cách của nó rất là nhiều, tâm lý nữa.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, vậy có cái kỷ niệm vui nào mà giữa hai chị em bạn mà bạn nhớ nhất hông?
Kiểu Hai chị em mình cái hồi đi leo núi á, xong rồi cái hai chị em mình chơi sao mà đánh lộn luôn, cái
<chuckles> <chuckles> Ha. <chuckles> <chuckles>
cái, mình phải, ơ, cái, ơ, mình mình thì mình đánh thua chị mình, cái là mình méc mẹ thì mẹ phạt hai chị em mình luôn. <chuckles> Mình hông biết là hổng biết là nó có vui hay không nữa.
<chuckles> Đúng rồi. Ừm, ừm. <laughs> Đúng rồi. <laughs> Hông, nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì vui, lúc đó thì bực mình thôi, nhưng mà nghĩ lại mới vui đúng hông, chị em là phải vậy, ừm. Còn mình với chị cũng cách 2 tuổi vậy đó, hồi đó ở nhà là có cái máy tính bàn, ờm, hồi đó là xài máy tính bàn á, hai đứa đều đi học thêm, mà đứa nào đi học thêm về cùng một lúc mà đứa nào chạy lên trên lầu mở cái binh máy tính lên trước là cái máy tính của người đó. <laughs>
Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ờ. Ờ. À. <chuckles> Ừm. A lô, bạn ơi.
Hả? Bạn nghe hông? Nghe mình hông?
Bạn ơi. A lô, bạn ơi!
A lô.